जी, दरअसल बात ऐसी है ना कि मैं अभी-अभी एक नई कंपनी पर ना जनरल मैनेजर के पोस्ट पर हुई थी। तो ऐसी बात है कि ना यहाँ पर ना मेरा काम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना और टीम्स बनाना और उनको मेंटेन करना है। तो ऐसा होता है कि मैं जैसे कि नई हूँ यहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, ना ही मैं उनके बारे में जानती हूँ या फिर वो किस काम में माहिर है इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं जानती। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती कि हाँ, कौन सा इंसान को किस वाले टीम में डालूँ किस प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा सही है। तो ऐसा होता है कि हमारी कंपनी में ना बहुत सारे होते हैं, तो उनको डिवाइड करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जैसे कि बहुत सारे लोग हैं तो मुझे ये भी मुश्किल होती है कि हाँ, मैं किस टीम में रखूँ। तो मेंटेन करने में ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है जैसे कि मैंने कहा कि मैं जनरल मैनेजर हूँ, तो मेरा डिसीजन ना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। कई बार ऐसा भी कि अगर प्रोजेक्ट में कोई गलती होती है ना तो डायरेक्टली वो ब्लेम जो होता है ना मुझ पर ही आ जाता है। तो एक स डर सा है कि हाँ, मैं कोई ग़लत डिसीजन ना ले लूँ। तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होता है कि राइट प्रोजेक्ट में एक अच्छा टीम बानाऊँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जैसे कि मैंने कहा कि मैं नई हूँ, ना ही यहाँ के लोगों से परिचित हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाँ, मैं किस तरह की टीम बनाऊँ और इसको कैसे मेंटेन करूँ? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो आप ही मेरी मदद कीजिए।
हुँ, हुँ। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि अभी आपको समस्या हो रही है आप सही से मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कभी-कभी, आप पर भी गलती के आरोप लग जाते हैं, चाहे गलती किसी और की हो। लेकिन कुछ चीज़ें अभी आपसे जानना चहूँगा मुझे उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, कि मतलब अभी जैसे आपका जो आप जिस स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, वो अभी किस चरण में है, मतलब आइडिया में है या फिर वृद्धि है उस उसके लि किस चरण में है इसके बारे में मुझे थोड़ा खुल के बताइए?
जी। जी, ज़रू जी, दरअसल हमारा बड़ी है ना एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो यहाँ पर न हर महीने कम से कम 2-3 प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस पर हमें काम करना होता है और ये प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बहुत सारे डिवीज़न में होते हैं, जैसे कि छोटे वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना वो 2 महीने के होते हैं और जो बड़े वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो 6 महीने से 2-3 साल तक भी जा सकते हैं। तो ऐसा होता है कि ना ऐसा अ, कि एक ही स्टेज पे नहीं होता तो हमें ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ट कम टाइमलाइन मिलता है, जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स हैं हम जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम बड़े प्रोजेक्ट पर ना ज़्यादा समय देख पाएँ। और कई बार ऐसा होता है कि हमें 2-3 प्रोजेक्ट्स पर ना एक ही का एक ही बार ना काम करना होता है तो तब स्टाफ वगैरह ना बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती है तो उनको ब मुझे डबल शिफ्ट करने की कोशिश करने के लिए बोलती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं एम्प्लॉइज़ जो होते हैं ना वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो वो समय के लिए बहुत ज़्यादा पक्का होता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते उसी सैलरी पर उनको डबल जॉब दे करें तो उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मैं समझ सकती हूँ। लेकिन देखिए आप ही सोचिए जब प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हो तो मैं क्या ही करूँ? हम नए एम्प्लॉइज़ को भी बार-बार रिक्रूट नहीं कर सकते एक ही समय पर, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट वो जिस पर वो काम कर रहे हैं ना, वो दूसरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं हो पाते, लेकिन मेंबर्स की कमी की वजह से ना, मुझे ना उनको उस दूसरे प्रोजेक्ट में भी काम करने के लिए कहना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ना वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं, मैं उनको समझा भी नहीं पाती कि हाँ, ऐसे-ऐसे है तो तो टीम बनाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और प्रोजेक्ट कई फेजेस में हो सकता है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स भी है तो 1 महीने में होता है। तो बहुत सारे फेजेस में हो सकता है कि 1 प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट तो हुआ है, 1 प्रोजेक्ट शायद खत्म होने वाला है, तो वो डिपेंड करता है।
जी, जी। जी, बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि इतनी सारी समस्या है कि मतलब आप अपने कर्मचारियों को इतना सारा काम नहीं दे सकते, वो भी अच्छी बात है कि आप कहीं न कहीं उनके बारे में सोचते हैं। मैं कुछ चीज़ें और भी जानना चाहूँगा जैसे जो आपकी टीम है उसमें कितने लोग हैं? और आपके मुख्य रोल कौन-कौन से हैं? इसके बारे में मुझे थोड़ा सही से बताइए आप।
जी। जी, दरअसल मैं ना जनरल मैनेज के पोस्ट में काम करती हूँ तो मेरे जो उद्देश्य है ना ये है कि सबसे पहले तो मुझे नए-नए प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो सही प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें सेलेक्ट करना होता है। फिर उनके नीचे हमें सबसे पहले एक टेम्पलेट वग़ैरह अ, बनाना होता है और फाइनेंशियल इश्यूज वग़ैरह देखने होते हैं कि हाँ इस प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है कि इसमें हमें घाटा हो सकता है? उसके बाद हम उनके लिए जो टीम होता है, बनाया जाता है कि हाँ, कि ये इस प्रोजेक्ट में इतने सारे लोग और इते इतनी भी ज़रूरत करी और उनको ये-ये आना चाहिए। तो यही तो दिक्कत की होती है कि हमारे पास बहुत-कम एम्प्लॉयी है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही प्रोजेक्ट एक ही काम पर हो, वो बहुत सारे चीज़ें रिक्वायर होता है। एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से बहुत अलग होता है ना। तो हम एक टीम को ना दूसरे काम करने में नहीं कह सकते क्योंकि उनको वो काम आता ही नहीं है, वो भी नहीं होता है ना। तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हाँ उनसे जाके पूछ सके और उसके बाद ही हम अपॉइंट कर सकें और हमारे कंपनी में आस-पास 200 के आस-पास लोग हैं जो ह मेरे टीम के अंडर काम करते हैं। और मुझे ना हर महीने कम से कम 3-4 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं। तो यह बहुत सा मुश्किल होता है जैसे कि 3-4 प्रोजेक्ट्स बहुत ब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो अराउंड 150 के आस-पास लोगों को मुझे अपॉइंट करना ही पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अ, जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो दोनों शिफ्ट्स में बा काम करना होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हाँ, इम्प्लॉइज कम पढ़ रहे होते हैं और प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। तो उनकी क्वालिटीज़ से हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो यही दिक्कत होती है।
जी, जी। जी, जैसे आपने बताया, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी जब तो ना जिम में देखिए जनरल मैनेजर अपने आप में बहुत ही बड़ा पोस्ट होता है। जब ज़िम्मेदारी बड़ी होती है ना तो समस्याएँ बड़ी आती हैं लेकिन आप ऊ उसके लिए इतने सक्षम है कि आप उसे पक्का आप उसे टैकल कर लेंगे और उस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाएँगे, तो आप इतना परेशान मत होइए। जैसे आप मुझे बातें अभी और बताइए कि जैसे आपके जो कर्मचारी हैं, कहीं वो जा तो नहीं रहे हैं कंपनी छोड़ के? जैसे इतना प्रेशर वगैरह हो रहा होगा, तो वो छोड़ तो मतलब छोड़ तो नहीं रहे कहीं मतलब उनका वेतन कम है? या फिर मतलब जो उनका संस्कृति है या फिर जो उनका करियर है, अब उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं तो आप आप ऐसी कोई मतलब मुझे बात बताइए आप।
जी। जी। जी, ज़रूर मैं आपको बताना पसंद करूँगी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चहूँगी कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे कि आप समझ सकते हैं जब मैं डबल शिफ्ट की बात करती हूँ, तो इंसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसी बा अ, होता है कि रात-रात भर उसको कंपनी में रुकना पड़ता है। तो सैलरी हम इतनी जल्दी बढ़ा नहीं सकते, जैसे कि देखिए, हम बोनस वग़ैरह तो एक्स्ट्रा दे पाएँगे लेकिन सडनली फ बिज़नेस के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करना होता है, तो उनके जो तनाव विनती वग़ैरह होता है ना, या फिर जो आप कह सकते हो सैलरी हम बढ़ा नहीं सकते सडनली, हम बोनस वग़ैरह तो दे ही सकते हैं, लेकिन देखिए, उनकी यहाँ पर दिक्कत ये है कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो वो ज़्यादा सैलरी भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम एक बार म उनके बारे में सोच सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम सडनली उनको अपॉइंट कर दें और उनको दे दें। तो बहुत ज़्यादा प्रोसीजर होता है जिसे फ़ॉलो करना होता है, तो हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं वो चले जाते हैं क्योंकि दूसरे कंपनी जो है ना वो बेहतर दे सकते हैं लेकिन यह बात है कि ना देखिए, हमारा स जो कंपनी है वो अभी स्टार्टिंग फेज में है तो हम इतना ज़्यादा सैलरी ऑफर नहीं कर सकते। हम शायद उनको ये कह सकते हैं कि हाँ बाद में जाके हम ज़्यादा सैलरी दे दें लेकिन यहाँ उनके लिए इतना नहीं होता जैसे कि वो फ्रेशर्स है और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो काम वग़ैरह कम हो और ज़्यादा सैलरी मिले। तो ये बात नहीं मानी जा सकती ना आप समझ सकते हैं इसको।
जी, बिल्कुल, जैसे आपने मुझे बताया कि ये आपके साथ समस्या है। पहले तो मतलब मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे अपनी बात बिल्कुल स्पष्टता से और सटीकता से मुझे बताई, कि आपके साथ क्या-क्या हो रहा है क्योंकि आज के समय में लोग झिझकते हैं, वो सलाह लेने से पहले डरते हैं कि वो सामने वाला जज़ तो नहीं करेगा। लेकिन आपने बिल्कुल इतने मुझे खुल के बताया, मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, अब मैं आपको मतलब कुछ सलाह बताना चाहूँगा, कि आप उन सलाह को अपनाएँ और जिससे आप अपनी समस्या को और बेहतर कर सकें। देखिए, सबसे पहले ना स्टार्टअप में जो टीम बनाना होता है, वो सिर्फ मतलब कर्मचारी रखना नहीं है, बल्कि एक भागीदारी ढूँढ़ना होता है, क्योंकि मतलब जो आपका विजन पर भरोसा कर सके, आपको ऐसे लोग चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप में संसाधन ना सीमित होते हैं और इसलिए आपकी रणनीति मतलब बड़ी कंपनियों से अलग होनी चाहिए। यह मतलब एक मजबूत जो आप टीम बनाने और उन्हें रोकने मतलब रखने के लिए मतलब कुछ चरण होते हैं, व्यावहारिक चरण होते हैं आप उन्हें अपनाएँ। जैसे क्या करें आप, जैसे जो भर्ती मतलब स्किल्स से ज़्यादा आप एटीट्यूड चुने, कि मतलब ज़रूर उसके पास स्किल कम हो लेकिन उसके पास एटीट्यूड अच्छा हो, वो अच्छे से बोले, वो अच्छे से काम करे, तो अगर ये सब चीज़ उसमें ज़्यादा होगी, तो आपको ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। जैसे इससे क्या फायदा मिलेगा आपको, कि आप सबसे पहले तो लली अ, लचीलापन देखें, ऐसे लोग ढूँढ़ें जो एक साथ कई टोपियाँ पहन सकें मतलब जो मल्टीटास्किंग काम कर सकें। कल्चरल फिट देखें मतलब क्या वह आपकी कंपनी के मतलब मूल्यों में से मेल खाते हैं? ए मतलब एक शानदार एक टॉक्सिक कर्मचारी पूरी टीम का मतलब मनोबल गिरा सकता है, तो ऐसे कर्मचारियों को आप ना ढूँढ़ें। अ, क्यों क्योंकि आप चीजें जान सकते हैं आज के समय में लिंक्डइन वगैरह इतनी सब चीजें होती हैं, आप वो चीजें देख सकते हैं, साथ ही क्या करें आप मतलब इंटरव्यू के दौरान उनसे सिर्फ नौकरी नहीं मतलब बल्कि कंपनी का 2 से 3 साल का भविष्य दिखाएँ और उसमें उनका रोल समझाएँ, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही क्या करें आप
जी। जी।
कर्मचारियों को ना आप कर्मचारी नहीं मालिक बनाएँ, जिससे जब उनके पास जिम्मेदारी आएगी, तो वो उसे एक ओनरशिप की तरह देखेंगे और उसे वो अच्छे से निभाएँगे। मतलब अगर आप बहुत अधिक वेतन नहीं दे सकते, तो उन्हें कंपनी में हिस्सेदारी दे, इक्विटी जिसे बोलते हैं वो दे, अब उन्हें लगेगा कि कंपनी की सफलता में उनकी भी सफलता है। तो वह नहीं जाएँगे इससे आपको ये फायदा मिलेगा और साथ ही उन्हें ना थोड़ा-थोड़ा माइक्रो मैनेजमेंट वाले प्रोजेक्ट भी दें, जिससे उन्हें क्या होगा? उन्हें लगेगा कि हमारे पास भी जिम्मेदारी है और जब आदमी के पास जिम्मेदारी और सम्मान आता है, तो उसे लगता है कि अब मैं सिक्योर हूँ और वो आगे और अच्छे से काम कर पाता है। साथ ही में क्या करें आप कर्मचारी की जो ज़रूरतें हैं, उन्हें भी आप थोड़ा समझे, जैसे आप क्योंकि अगर कर्मचारियों को रोकना है तो उनकी आपको ज़रूरतें समझना पड़ेगा, जैसे उनकी ज़रूरतें क्या होती है? सबसे पहले वेतन होता है, सुरक्षा होती है, जुड़ाव होता है, सम्मान होता है और आत्मविश्वास भी कहीं न कहीं उनका होता है, तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे, तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही जैसे आपका ये स्टार्टअप है, तो मतलब अगर पारदर्शिता और संचार, इन चीज़ में अगर आप बहुत ही अच्छे से तालमेल बना सकते हैं, तो ये आपके स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये अगर आप अपने स्टार्टअप के अंदर कर्मचारियों के अंदर खुले मतलब खुलेआम आप फीडबैक ले सकते हैं और उस पे कार्रवाई कर सकते हैं और साथ ही में उनकी बातों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से रख सकते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा और ये स्टार्टअप के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जी।
जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतने अच्छे से मुझे आपकी बात मेरी बात समझी और मुझे इतने अच्छे सलाह दिए, जो आपने कहा कि कर्मचारी हैं को हम मालिक की तरह समझे तो वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मुझे समझ आ गया कि मैंने कहाँ पर गलती की है। जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये बात ना समझने में इतनी ज़्यादा म सहायता की और जभी भी मुझे परेशानी होगी ना, मैं ज़रूर आपके पास आके सुझाव माँगने की कोशिश करूँगी। जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे सही में बहुत ज़्यादा अच्छा दिशा दिखाया, जी, आपको इतनी ज़्यादा शुक्रिया कि मैं कहने से भी ब कम पड़ जाएगा। आपने इतनी ज़्यादा मदद की मेरी, जी, शुक्रिया।
जी, मैं भी मतलब आशा करता हूँ कि अब आप अपने मतलब स्टार्टअप में, एक मजबूत टीम बना पाएँगे और अपने कर्मचारियों को रोक पाएँगे। ये एक बार में नहीं होगा लेकिन आप धीरे-धीरे जो मैंने सुझाव बताए हैं उन्हें अपनाएँगे, तो ये आपकी टीम में कहीं न कहीं आपको फायदा मिलेगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे फायदा मिलेगा। जी, धन्यवाद।